Oh, itu gimana ceritanya Kak?
Waktit Jadi tuh, aku dulu, eee, ada rencana buat pergi ke Bali tuh udah lama banget, nah, baru terealisasi tuh 2 tahun lalu, gitu. Nah, aku tuh dulu bingung kan, mau ke sana sama siapa. Nah, aku tuh akhirnya punya partner, temen kerja yang dia juga belum per bukannya belum pernah sih, dia juga mau pergi ke Bali, seperti itu. Karena dia udah pernah ke Bali, aku ngerasa aman dong, gitu, karena aku kan belum pernah ke Bali sebelumnya, gitu.
Iya. Hmm. Iya. Hmm. Oh, terus? Iya, hmm. Oh. Hmm. Ke Bali, oh, terus terus? Iya. Benar benar, terus?
Jadi, eee, karena aku mau ke Bali, terus akhirnya dia, eee, oke ya kita ke Bali, ya udahlah akhirnya kita berangkat ke Bali pada waktu itu. Nah, di Bali tuh kita, e ngabisin waktu 4 hari, kayak gitu.
Iya. Mmm. Oh, seperti itu.
Nah, di sana itu, eee, aku, eee, banyak sih destino aseo destinasi wisata yang aku kunjungin. Nah salah satunya itu, yang menurut aku paling berkesan itu pas aku pergi ke Kintamani.
Hmm. Oh, itu gimana ceritanya, kok kok bisa seru sih, kok bisa berkesan gitu Kak?
Heeh. Iya, jadi kan, itu kita berangkat kan harus pagi-pagi ya, ke Kintamani itu. Karena, eee kita mau ngeliat sunset gitu eh sunrise sorry.
Iya, terus? H hmm. Oh, iya, <laughs> sunrise bener, terus? Hmm.
Heeh, <laughs> iya, matahari terbitlah ya. Nah, itu kan pagi-pagi, kita harus berangkat ke sana. Nah, ternyata pada saat itu tuh mendung cuacanya.
<laughs> Iya. Mhm, harus pagi-pagi, terus gimana Kak? Waduh, jadi mhm.
Nah, tapi kita tetep nekat buat berangkat. Nah, kita nekat buat berangkat, nah pertengahan jalan itu

Wah. Terus, gimana Kak? Om. <chuckles> Oh, di sana juga ada gitu ya, Kak, berarti Jumat Berkah? <chuckles>
Gitu. Eee, namanya Jumat Berkah kali ya nyebutnya, gitu. <chuckles> Iya, Jumat Berkah kayak gitu. Jadi kayak, paling makanan yang berkesan di sana sih. <chuckles>
<chuckles> Oh, seperti itu.
Karena karena makanannya enak, gratis, kayak cu sebenernya isinya tuh cuma kayak, mungkin bisa dibilang lontong sayur kali ya, cuma, enak aja gitu. Lontong sayur yang biasanya bening, makuta yang biasanya <sucks teeth> isinya santan gitu, nah, itu di sana
Mhm. <chuckles> Iya. Iya, bener bener.
agak bening gitu lah, cuma rasanya emang enak seger, gitu.
Oh. Mmm, seperti itu, oke oke paham. Mmm, kalau, eee, pendengar gitu ya, buat ke depan ke depan, teman-teman yang pengen ikutin jejak Kakak gitu, ada nggak sih tips praktis te dari Kakak? Kayak contoh budget gitu ya, Kak, ya, terus waktu yang terbaik buat ke Bali, ataupun barang-barang apa sih, gitu, yang wajib dibawa ke sana gitu, Kak, menurut Kakak?
Mhm mhm. Mhm. Oke. Sebenernya kalau budget emang harus dialokasiin banget ya kalau mau ke Bali. Jadi kayak kalau tergantung kalian mau liburan hemat, atau liburan yang seru, i a tak harus ngabisin uang atau yang gimana, gitu kan, Kak. Nah kalau waktu itu aku
Mhm. Iya. Kalau Kakak gimana? Hmm.
eee, mau liburan, iya iya liburan karena kita punya uang, jadi kayak, ya berapapun kita kita kita keluarin buat ke sana, apalagi kan waktu itu itu pertama kali ke sana kan.
<chuckles> Bayar ya? Oh, seperti it
Gitu, jadi, budget pasti dialokasiin, kayak gitu.
Iya, Kakak Mhm. Oke. Kalau untuk waktu yang terbaik menurut Kakak itu kapan, Kak? Yang contoh cuacanya yang bagus gitu, Kak, yang sunrise-nya dapet gitu ya, kayak, itu gimana menurut Kakak atau lagi bulan-bulan apa gitu?
Mhm mhm. Paling kalau mau kayak gitu, sebenernya di bulan mulai bulan Maret sampai bulan Agustus sih masih oke ya, kalau nggak mau kena hujan-hujanan. Gitu sih, karena di sana juga, eee, banyak, eee, acara-acara juga kalau nggak musim hujan kayak gitu, jadi, eee, seru. Apalagi kalian tuh wajib banget nonton tari kecak di sana.
Mhm. Oh. Mhm. Iya. Wah.
Gitu.
Seperti itu. Oke oke. Kalau untuk barang mhm. Kalau untuk barang yang wajib dibawa ke Bali itu apa, Kak, menurut Kakak?
Mhm. Jadi kan lebih seru nih kalau ngak hujan-hujanan. Apa?

Iya, kita adaptasi dululah sama kondisi Bali terus kita minta, eee, petunjuk dululah sama si punya villa ini. Karena kan kita juga sebelum ke sana kita diskusi dulu nih, kebetulan aku pesennya lewat aplikasi Airbnb, gitu. Jadi, eee, orangnya asik, seru, bisa diajak ngobrol ya gitulah. Di tim mereka juga ternyata mau mau, eee, ngebantu aku sama temenku, supa eee, nge-guide kita ke mana ke mana aja, gitu. Nah, hari ke-2 itu yang aku tadi tuh Kintamani, kayak gitu. Terus, pulang dari Kintamani, eee, kita ke pantai apa ya, aku lupa deh pantai apa. Eee, pokoknya pantai yang ada beach club-nya-lah gitu.
Oh. <chuckles> Iya, hmm. Oh. <chuckles> Oke oke. Mmm. Iya. <chuckles> Mantap. Hmm. Iya. Mhm. Oke oke, Mmm.
Kayak gitu. Terus hari berikutnya aku nonton Tari Kecak itu di Uluwatu.
Iya. Oh, berarti hari ke-4-nya Kakak siap-siap pulang? Atau masih ada? Oh.
Betul, hari ke-4-nya siap-siap pulang, gitu deh.
Seperti itu, seru banget sih, mantap. Kayaknya aku harus coba deh ke ke Bali, <chuckles> mantap banget. Makasih ya, Kak, ya, udah mau sharing-sharing pengalaman travelling Kakak yang paling berkesan.
Eee, oh. Harus, seru sih. Harus coba sih. Mmm, hmm hmm. Iya, ini paling berkesan banget sih buatku karena ini kan aku baru pertama kali dan sama temenku juga, dan dia juga sangat terbantu sih akhirnya. Karena kalau kita sendiri kit terus kita buta nggak tahu arah kan
<chuckles> Hmm, iya. <chuckles> Mmm. Bener, kan kurang menikmati ya, Kak, ya liburannya, bener.
ini ya kurang menikmati, gitu. Apalagi, kalau sendirian juga aku bing aku takutnya kayak jadi nggak ke mana-mana gitu. Apalagi kan kita bawa barang, kadang kan kita, kayak misalnya entah kita mau ke toilet atau ke mana kan kita bisa nit saling nitip-nitip dulu gitu kan, bawa barang-barang.
Hmm. Iya, bener. Bener banget. Iya, saling jagain gitu ya, Kak, ya, gantian, bener. Wah.
Bisa saling jagain, sam apalagi kan kita bawa motor ke sana kan. Yang Kuta kita sewa motor di sana, gitu. Jadi ada yang jagain motornyalah, kan itu sewa motor sewaan gitu bukan motor pribadi.
Mmm. <chuckles> Bener. <laughs> Makasih banyak ya, Kak, ya, sampai berjumpa kembali.